Non, elle me convient parfaitement. Moi, j'ai pas à me plaindre parce que, heu, s en totale transparence, le ménage, il doit être fait, il doit être fait. <laughs> Donc heu, si tu veux, c'est quelque chose qu'en fait, ce que je te disais, c'est pas comme si j'ai dû changer quelque chose de moi-même pour devenir la femme que je suis. J'ai été éduquée comme ça. Donc ça veut dire, ça fait partie d'une continuité. Sauf que là, au contraire, j'y trouve mon compte parce que moi, finalement, hem, j'ai déjà, heu, c'est super cool, heu, comme je suis en télétravail, je gère mon temps comme je veux et qui plus est, heu, l'argent que je vais gagner, j'en fais ce que je veux. J'ai pas besoin de me dire, heu, j en fait je connais pas ce truc de me dire, heu: «Orh, les fins de mois sont difficiles, je sais pas comment je vais faire pour payer le loyer à la» exactement.
Mouais. Mmh. Oui, oui, c'est sûr. Oui. «Il faut que j'économise, heu, pour pouvoir faire ci, ça, ça», non, là, c'est pas le c'est c'est pas du tout la façon dont vous articulez le le couple.
Exactement parce q Il économise pour nous 2.
OK.
Tu sais avec du recul, moi, j'ai remarqué hein, parce que du coup mon argent je vois comment je l'utilise. J'ai très peu de côté mais par contre j'en je l'utilise énormément pour nous 2.
D'accord, ah quand même, c'est c'est bien, tu tu r tu arrives à OK.
Heu, je Ouais je nous paye, heu, quand on va en vacances je vais, heu, je je suis en fait, je prends beaucoup l'initiative qu'on parte en week-end où je vais tout payer, hem, j'apprécie, heu, je fais beaucoup de cadeaux, hem et des choses que j'achète pour lui, je m'achèterai jamais pour moi parce que pour moi, il est inconcevable que je m'achète, heu, un truc qui dépasse un certain montant. Mais pour autant, pour lui, heu, j'aurais cette
Mmh mh. Oui. Tu as un exemple à à me donner?
Bah oui.
De quelque chose que tu as que tu t'es permise pour lui, mais que tu te permettrais pas pour toi?
Oui, beh, son dernier anniversaire, je lui ai acheté une montre, heu, à 500 € mais jamais de ma vie, je m'achète une montre à 500 € mais jamais. <chuckles> Mais pour lui, c'était naturel parce que, heu, en fait, il m il m'offre tout un confort derrière, que j'avais ce montant là et qu'en fait, je peux je peux dépenser sans compter et puis, à contrario, je le vois, heu, lui aussi, heu, il m'achète, heu, souvent des choses pareilles, luxueuses que je m'achèterai jamais de moi-même.
Mmh. OK. Mmh mh.